بالضبط كده، ما أنا زي ما باقول لِك فعلًا عني أنتِ حتى بدأ الأفكار تيجي لِك أهي، اللي أنتِ مثلًا هتحطي الكنبة في أوضة الأولاد وكده، دي برضو فكرة كويسة جدًا. آآ، وحتى كمان بعد كده لو أنتِ احتجتِ تجيبي كنبة خلاص هيبقى عندِك الحرية تعملي كده، لكن على الأقل تضبّطي بس اللي متاح عندِك دلوقتي. وحتّة السرير الزيادة اللي أنتِ بتقولي عليها دي يعني طبعًا السرير ممكن يفيدِك بعد كده، ممكن يسعفِك بعد كده، بس لو خلاص أنتم يعني لو أنتِ متأكدة خلاص إن أنتم عايز ممكن تستغنوا عنه أو خلاص ما يعني ما لوش لازمة أو خلاص أنتم أكيد يعني مش محتاجينه ممكن فعلًا، آآ، أنتِ قُلتِ فكرة حلوة جول أوي إن أنتِ تعمليه مكتب، تغيّري الموضوع وتعمليه مكتب دي فكرة كويسة جدًا وممتازة. آآ، ممكن برضو ال يعني فيه حاجة تعمليها إن أنتِ مثلًا آآ، تدّيه لحد مثلًا من قرايبِك أو تدّيه لحد مثلًا عنده شقة أو مخزن زيادة أو حاجة، أو حد مثلًا محتاجه، بحيث اللي أنتِ تبقى أنتِ فدتِ الناس اللي حواليكِ، يعني بدَل ما أنتِ ترميه أو اللي أنتِ توديه في حتّة لأ ده فيه ناس ممكن تبقى محتاجة حواليكِ، حتى لو جيران، ممكن لو فيه جارة أو جار مثلًا قريّبين منكم
<tsk> صح والله فعلًا. آه. ممكن، هو لأ أنا فيه واحدة صاحبتي عندها villa يعني وعندها دُور دورين يعني، فهي عندها عَفش قليّل أساسًا، فأعتقد إن ممكن برضو الفكرة دي حلوة جدًا برضو، عجبتني بصراحة إني لإن أنا العَفش عندي زيادة بزيادة يعني. وممكن برضو آآ، يعني برضو عشان ما أكُونش متقلّة عليها، آآ، يعني أشوفها لو محتاجة حاجة من الحاجات اللي أنا ممكن أكُون مش محتاجاها تاخدها وكده، وتخلّي لي الباقي عندها مثلًا إيه في غرفة زيادة من الغرف اللي عندها، دي برضو فكرة جميلة. وبصراحة أنت لَفتّ نظري وأنت بتكلمني على حتة إني أنا أعيِد تنظيم المكان، ما كانش في بالي لإني كنت متخيلة إن مهماً عملت حاجة، آآ، الحاجة المكركبة موجودة. ففكرة إن أنا مثلًا أغطيها بشكل ما إن هي تكُون حاجة تانية أو إن أنا أحوّلها، كُلّ ده بصراحة ما كانش عندي، يعني أنت عندك أفكار جميلة لفتت نظري وريحتني نفسيًا، وبجد يعني خلّيتني أنا آآ، مش شايلة الهَم. أنا كنت شايلة الهَم لإني كُلّ أمّا أشوف منظر البيت أبقى أساسًا مش عايزة أدخُل البيت، لدرجة إن أنا باطلَع بابقى مش عايزة آجي يعني، باخرُج وباقضّي يومي برّا وبابقى مش عايزة حتى <chuckles> آجي ل لحظات كتيرة عشان الموضوع ده مضايقني. حد يبقى عايز ييجي والّا حاجة أتلكك له ما أقول يعني بحيث إن أنا ما أخلّيهوش ييجي عندنا يعني، فالموضوع كان مأثر عليَّ ومخلّيني قليل الذوق مع الناس فعلًا يعني.
آه. فاهمِك، آه. أكيد فاهمِك، آه، أكيد الموضوع كان صعب. فعلًا أكيد، وأنتِ فعلًا لو ممكن تجربي الحاجات ديّة هتفرِق معاكِ أوي. وقُلتِ كمان إن أنتِ ليكِ صاحبة، فممكن ت ت تعمل الموضوع ده معاها في الvilla بتاعتها أو كده، فالموضوع هيسهّل عليكِ أكتر، فيعني آآ، ممكن حاجة فعلًا تبقى تساعدِك.
أكيد آه. آه، هاكلمها. مش عارفة أقول لك إيه بصراحة. شكرًا كتير، كتير على نصايحك الحلوة دي، وعلى إن أنت سمَعتني و وهوّنت عليَّ بصراحة، لإني أنا الموضوع كان عامل لي اكتئاب نَفْسي بصراحة ومضايقني جدًا. شكرًا كتير ل آآ، إن أنت سمَعتني.